Ah, opo parang napanood ko na din yan, nakalimutan ko lang po yung pangalan. <chuckles>
Parang nak oo, familiar ba sayo? Mm, tapos yung parang nagkaroon siya ng, third party, tapos pinatay niya yung asawa niya, tas yung dalawang anak niya hinulog niya dun sa malaking tangke, hindi ko lang alam kung anong title niya.
Hmm, mm. Ah, iba po ata yun na nabanggit iba po ata yung nakwento ninyo, pero may napanood din po ako parang, ah, similar po sa ano, sa kwento na yan. Ayan. <laughs>
Mm. Oo, oo, tapos yung isa, di ba, kung familiar ka dun yuong tatay yata, parang kinulong yung anak niya dun sa basement nang napakatagal na panahon.
Ah, opo na ano ko na rin po yan, napanood ko na din po yan.
Di ba? Mm, ayan, yan din yung mga hilig ko, yung mga totoong mga nangyari ayan, tsaka yung mga dokumentaryo na ni Karla David. <laughs>
<laughs> Totoo. Ay, opo, parehas po kayo ng asawa ko gusto na gusto po niyang pinapanood yang mga I-Witness, yung mga ganyan.
Mm. Oo, tama ayoko kasi nung mga drama ng ano, ng mga Filipino ang papangit kasi ng mga tema ngayon tsaka nung mga kwento. <laughs>
Totoo. Opo, 'no? Yung mga tema po ngayon kasi mga, sa drama ngayon parang mga puro kabit puro mga, pagtataksil opo, yung mga ganyan, ano
Oo, barilan. Mm, di ba? Parang sabi ko, "Parang wala nang iba?" <laughs>
Opo, di ba? Parang ano naman.
Oo, kaya nga hindi nila tayo kaya hindi nila tayo masisisi kung bakit nahuhumaling tayo sa mga Korean novelas, eh, <chuckles> di ba?
Opo, totoo at tsaka yung ano, sa Netflix po, di ba, talagang ang daming magpapanood diyan buti na lang madaming choices, hindi po katulad nung panahon dati. <laughs> Di ba, po?
Hmm s Mm. Tama, mm, kasi ano. Mm, tama at tsaka ano kasi, eh, ma may mga thrill, may mga ano ba yun? Yuong anong tawag kasi doon oo, mga plot twist, kapag ano, kapag sa mga ibang bansa hindi katulad dito sa'tin, alam na natin yung magiging katapusan nung palabas, di ba?
May mga plot twist. <laughs> Totoo. Opo totoo, napaka-predictable po ng mga ano, parang pare-pareho lang po sila, no? Pero ano po bukod po sa mga ginagawa ninyo ngayon, may mga bagay pa po ba kayo na, gustong-gusto mong subukan sa future, kapag mas marami na po kayong oras?
Oo, di ba? <chuckles> Mm. Ah, oo.

Ah, opo.
Kaso nawalan ako ng interest dahil walang nagtuturo sakin. Hindi ko siya natutunan, <snorts> alam mo ba bumili pa ako ng sarili kong gitara, 3,000 yata yun. Kasi ayun nga gusto ko kasi talagang kasi ang pangarap ko, maka maka parang makatugtog ako kahit isang instrumento.
<laughs> Mm. <laughs> Opo. Ah, opo, naku, ako din po walang alam na instrumento. <laughs>
Mm, para meron di ba? Mm. Sabi ko parang gusto ko naman isa yun sa mga bucket list ko na para parang masanay ako kahit isang instrumento lang alam kong tugtugin, di ba? Pero yun. <laughs>
Hindi ko po oo alam niyo ako rin po gusto ko rin po talagang matuto no, kaya lang, parang ayaw naman sakin ng mga instrumento. <laughs>
Mm. Tama! Ako din yung walang
Kaya ang ginawa ko na lang po, nag asawa nalang ako ng marunong tumugtog ng mga instrumento. <laughs> Para kahit papaano may tutugtog para sa akin.
Mm. Ah! Ayan, oo tapos yung mga mm. At saka yung mga piano ayan gusto ko rin yan. Kasi parang pag na pa alam mo pag napapanood ko sila sa internet ang galing-galing nila.
Ayan. Hmm. <chuckles> Opo 'no parang parang nakaka-ano nakaka-amazed na pano nila nagagawa yun bakit hindi ko kaya. <laughs>
Pero yun mm. Oo. Tama, tapos yung iba di ba wala pang-tingin nakapikit pa sila pero alam talaga nila yung tinutugtog. Yun parang naiinggit lang ako pero sabi siguro kaya hindi ko siya nawalan ako ng interes dahil hindi ko talaga siya hilig, wala sa puso ko, parang nainggit lang ako sa mga napapanood ko sa online siguro. <laughs> Di ba? Ikaw ba, meron ka bang mm, sige may mga gusto ka bang hilig talaga na gusto mong subukan?
Opo totoo. Mm. Ah, opo. Oo. <laughs> Oo nga po. Tapos siguro po ano ay sige po.